Est-ce que, heu, tu tu as décidé récemment dans ta vie de de changer de métier? Heu, et comment, heu, comment est-ce que c t'es venue l'idée? Comment elle t'es venue l'idée?
Bah, pour être honnête, oui, c'est ce qui m'est arrivé quand même, heu, il y a quelques années, c'est assez récent, hein. Heu, j'ai, hem, moi j'étais pas vrai je suis actuellement donc heu, juste pour un peu, heu, mettre en perspective, voilà le contexte, je suis, heu, dans le monde informatique, voilà. Heu, c'est c'est quand même, heu, actuellement où ça fait ça même si ça a toujours été le cas, mais surtout récemment, c'est devenu, heu, le métier à la mode ou le métier de de, mais qui crée un peu un marché, heu, saturé.
Ouais. Mmh. Mmh du contexte, oui contexte s'il te plaît. D'accord, d'accord. D'accord. Tu étais mmh mh. Ouais. d'accord ouais. Mais évidemment.
Sauf que j'ai moi j'ai p j'ai j'ai fait le pas, ça remonte déjà à <blows air> plus de 4 ans en arrière, hein, on a plus ouais, plus de 4 ans en arrière.
Mmh mh. Ouais, tu é mais tu étais dans quel secteur, heu, avant de passer?
Voilà, et justement, avant, moi j'étais plutôt le commerce, heu, dans le commerce international, dans le marketing, dans le management, heu heu, les mots qui sont un peu vagues, hein, mais heu heu, voilà c'était un peu ce côté-là dans lequel j'étais
Ouais. Mmh mh. Mh. Ouais.
et heu mais pour autant, depuis que j'ai je suis petit, j'ai toujours aimé l'informatique, puisque mon 1er ordinateur, je l'ai eu à l'âge de 12 ans ou 11 ans. Je voilà, c'est
Ouais. Ouais, 12 ans et qu'est-ce que c'était comme ordinateur?